A, hồi trước mình cái này nó nó là rất là nhiều trải nghiệm của mình luôn, nó khi có khi là nó bắt đầu từ những cái lúc mà mình hồi mình đi đại học rồi á. Đó, thì cái hồi đấy á, đi đại học các thứ thì nói chung là mình vẫn phải vừa học này, xong vừa làm kiếm tiền á, nên là đôi lúc á có cái thời gian rảnh nào ấy, mình cứ, kiểu, lao vào kiếm tiền như thiêu thân các thứ luôn, để, kiểu, trả tiền nhà, xong rồi trả tiền các thứ á. Thế nên là một ngày có khi mình làm đến, kiểu, gọi là, 10 tiếng, xong cũng học thêm tận mấy tiếng nữa. Ừ, thế là coi như là những cái những cái lúc đấy về nhà đó gọi là nó một sự, gọi là, kiệt sức vô cùng, kiểu, vắt kiệt luôn á. Và nói chung là lúc đấy thì mình cũng, gọi là, ưu tiên tiền các thứ để trang trải á, nhưng mà nói chung là sau cả một đợt đấy bình thấy mình cứ, gọi là, lao vào kiếm tiền nhiều quá, xong cuối cùng là mình không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, để xong sức khỏe hôm đấy mình ốm liên tục luôn. Xong được thêm một cái nữa là kết quả học tập của mình á, nó cũng bị, gọi là, sa sút nhiều theo bởi vì những cái đấy ấy.
Ừm. À. Ừm. Ừm! Vả thế! Ừm. 10 tiếng luôn. Dã cả man! Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Thế thì liệu bạn có hối hận về cái thời gian đấy hông?
Ờ, nói thật là cũng, ơ, cũng cũng một phần hối hận á, nhưng mà cũng có một phần không á, tại vì nói chung là lúc đấy làm bá mình cũng kiếm được kha khá đó, tháng cũng phải kiếm được vài, ờ, hơn chục triệu á. Xong rồi nói chung là mình cảm thấy là, ừ, đấy là một đấy là một trong những cái khoản, gọi là, tiết kiệm đầu tiên được của mình luôn á, thế nên là mình cũng thấy, ờ, rất là tự hào. Nhưng mà tự dưng nghĩ lại thì đôi lúc là cũng hơi hối hận, tại vì lúc đấy điểm hơi thấp thật. <chuckles>
<chuckles> Ờ, ờ. À! Ra thế. Ờ. Nghe thích thật. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Nhưng mà may là chắc là chắc là không bị, gọi là, thi lại đâu, đúng không?
Ừm, nói chung là nó cũng không có bị thi lại đâu á, nhưng mà nói chung là mình thì cũng có đặt mục tiêu khá là cao trong học tập, nên là điểm số nó cũng chưa được như là match mình mà, kiểu, mình mong muốn đâu á.
Ừm. Ờ. Mình hỏi thế tại vì mình nghĩ là nếu mà thi lại lại mất thêm tiền, đúng không? Thì cái tiền kiếm ra nó lại trừ đi thì cũng hơi <laughs> đáng yêu đáng thương. Ơ. Ờ.
<chuckles> Đúng rồi, nó lại ừ, đó tứ <laughs> thế thì như thế thì nó lại ấy quá. Nói chung là mình học thì vẫn còn là ổn ổn, nói chung là miễn là không đến cái mức mà phải thi lại các thứ á là được rồi. Đó.